Süper, süper, yani, eee, yani, sormak istediğim aslında şuydu: Iıı, karakteristik oza olarak Türkiye'ye döndüğünde farklı bir kişilik, ııı, v ya da kişilik olarak farklı bir kişiliğe bürünüyor musun? Sonuç itibarıyla ana dilini konuşuyorsun ve ana dilini konuşunca, hani, böyle, eee s tecrübelerin Türkiye'de nasıl büyüdüysen, eee, yani, direkt Türkçe düşünmeye başlıyorsun ya Türkiye'ye döndüğünde. O Türkiye'ye döndüğünde kişiliğin değişiyor mu mesela o tatil zamanlarında?
Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Evet, eee, tatil zamanlarında değişiyor çünkü burada da aslında, eee, hem buradan beslendiğim noktalar da var, işte, ya da karakterimde, eee, buradan aldığım noktalar da var. Eee, içinde, eee, tekrar Türkiye'ye dönünce, böyle, bir afallıyorum, "Acaba ne oluyor?" falan çünkü Türkiye de baktığında dinamik bir ülke, hani, eee, İstanbul, yani, bak ba bakıldığında, işte, her gün değişiyor, hani, insan kitlesi olsun hep bir sürekli bir hareketlilik var. Eee, çok turistik bir, eee, yer de, şehir de, hani, eee, onun dışında ülke, eee, gündemi çok dinamik. Eee, yüzden, eee, dinamiklerin bu kadar yoğun olduğu ülkede ben tekrar geldiğimde, işte, Türkiye'ye, hani, bir afallıyorum gerçekten, "Ne olmuş, neler bitmiş?" diye. Eee, vücut şaşırıyor ama, tabii, kendi ülkem, ana ü ülkem, hani, ana vatanım. Eee, <chuckles> aynen, yani, görüyorsun, ana vatanım. Eee, o yüzden, eee, her zaman yeri ayrı cidden.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Evet. <laughs> Kesinlikle. I Ana ülkem. <laughs> Kesinlikle, kesinlikle, eee, ana vatan gibi ana vatan gibisi olmazsa olmazdır. Iıı, çok haklısın bu konuda. Peki d eee, şeyi de merak ediyorum aslında: Son olarak bunu da sormak istiyorum sana. Zorbalayıcı ya da beklenmediğin bir an oldu mu? Örnek veriyorum, yani, hiç ayrımcılığa uğradın mı? Aidiyet eksikliği yaşadın mı? Ya da tam tersi sürpriz bir şekilde kapı açıldı mı sana?
Doğru. Hı hı. Hı hı. Hayır, hiç. Yok, hiç olmadı. Hatta dediğim gibi kimse <chuckles> kimliğimi bile tahmin edemiyor, yani, burada. <laughs>
<laughs> Hayır, sonuç itibarıyla Polonyalılar, eee, Orta ve Doğu Avrupalı, ııı, ve sarışın mavi gözlü genelde insanlar. Hani, kendileri gibi olmaya Seviyorlar mı?
Hı hı, ama seviyorlar da kavruk tenleri. Hı hı. <snorts> Tecrübeyle sabit.
Süper, süper. <laughs> Adına çok sevindim. Umarım, ııı, güzel bir hayat yaşarsın Polonya'da. Ben çok keyif aldım, çok eğlendim konuşmadan. Teşekkür ederim.
Teşekkür ede Ben de teşe Eee, ben de kesinlikle. Teşekkür ederim, görüşmek üz